Слушай, ну, я учу, что нужно относиться бережно. И даже элементарно, когда, э, где-то мы гуляем, а, по горам, а, папа всегда настаивает, что с тропы мы не сходим, чтобы не нарушать поверхностный слой земли. Там живут разные бактерии, очень полезные. <chuckles> У нас и так растительности мало, поэтому нужно всё беречь. А ты знаешь, даже мы иногда делаем, м, а, такие, ну, м, как это сказать, не п не прям вылазки, но бывает так, что видим мусор на тропе, и если у нас есть с собой пакет, мы подбираем, мгм. Нечасто это случается, потому что довольно чисто, а, но бывает. То есть несколько раз мы уже так делали, и как бы и дети <chuckles> Это смешно бывает: иногда идёшь, и дети: "Ну, где мусор, там, где? А что нам собирать?" А его нет.
Мгм. Мгм. Подбираете. Ну, понятно. <laughs> Они такие: "Т вот, мы же вышли, и всё чисто". Ну, прекрасно.
<chuckles> Да, то есть у них бывает, там где-то сидит эта мысль о том, что неплохо бы, да, подобрать. <grunts> Ну. <chuckles>
Ну, лучше, конечно, мусора, когда мушо мусора нет. А есть у них питомцы домашние?
<grunts> Нет, вообще, да. Да, у нас есть кошка. Ну, наверно, ч отчасти через неё тоже, а, пытаешься донести, что животные тоже имеют свои желания, свои чувства. И если она не хочет, чтобы ты её трогал, гладил, то не надо. Она даёт тебе это понять, да, она избегает общения с тобой, значит, её нужно оставить в покое. Когда она захочет, она к тебе придёт. Тяжело, но но доходит, <chuckles> тяжело, но доходит.
Класс! Слушай, ну, вы молодцы в этом плане. Ну да, дети ж немножко, они такие как бы, э, эгоистичные, да. Ну да, к я бы не как бы, мне же надо, ну. <laughs>
Эгоистично. Я же хочу. Да, значит, надо, можно. Мгм, да-да-да. Ну, ничего, ничего. Благо, что кошка позволяет, и, ну, она может дать отпор. Да.
Ну, она ж тоже понимает, что это как бы, хозяева просто маленькие. <laughs>
Ага. <chuckles> Ну, если совсем затискали, то, конечно, она убегает и всё т Ты её там не достанешь из-под, э, кровати, дивана. Мгм.
Ну да. А есть вот что-то, то, что вот им нравится делать, а вот родители категорически против? Вот вот какая-то такая затея, не знаю, там, хоккей или, не знаю, или прыгать откуда-то, или ещё что-то. <chuckles>
Ох. <chuckles> Ты знаешь, я, наверное, а, не очень люблю, когда они начинают активно, а, э, там, не знаю, бумагу либо какие-то салфетки бумажные- что-то они там рисуют, посыпают солью, вымачивают в воде. Мне всегда кажется, что это такое, э, делают мусор, да, такой вот просто <chuckles> просто перевод бумаги, они просто впустую это всё чё-то делают, переводят продукты, какие-то там эксперименты ставят. И всегда к такая грязь после этого. <chuckles> И думаешь: "Боже, хватит уже, не надо этим заниматься, сколько можно одно и то же". Это точно.
Ты это делал мусор себе. Бардак. М-да. Да, нужны железные нервы однозначно. <laughs> Ну, спасибо, что поделилась такой, скажем, личной темой. <laughs>
Мгм. Да, это точно. Спасибо тебе за вопросы, за то, что выслушала меня.
Было интересно послушать.